À, OK. Thì thiệt ra thì với mình thì để lên kế hoạch mà chọn địa điểm hay thời gian cho một buổi dã ngoại nó cũng cực kỳ quan trọng á. Mà cái yếu tố ảnh hưởng là cái thời tiết, đúng hông? Cái ngày hôm đó nó phải đẹp. Đúng rồi, yeah.
Ừm. Đồng ý. Đúng, chính xác. Đó, đó, thời tiết là yếu tố quyết định, phải hông? Kiểu, đi dã ngoại mà trời mưa cái là dẹp rồi.
Đúng rồi, đồng ý. Ừm. Đúng rồi, trời mưa, mà thậm chí trời nắng quá cũng hông được, nóng quá thì cũng hông hông có vui, yeah.
Ừm. À, bạn làm mình nhớ tới, gì ta, gì, ghét nắng, ưa mưa, kỵ không ưa mưa, kỵ mùa sương, không ưa không ưa gió gì đó, bạn có biết câu đó hông? Ừm.
Ừm, ừm, ừm. À, mình thì hông có biết nhiều, nhưng mà mình thấy là cái câu bạn lói nó cũng đúng đúng á, đó là mình tụi mình cũng hông có thích, ơ, thời tiết nó nó khó chịu, nắng mưa nhiều. Ừm.
À. Đồng ý, đồng ý. Thì, à, bạn nghĩ là ngoài cái yếu tố thời tiết để làm cho một cái cuộc dã ngoại là hoàn hảo, thì còn ngoài ra còn có những cái, a, yếu tố nào khác không?
À, có yếu tố thứ hai nữa là giống như mình với bạn bè hay gia đình là phải quyết định đi đâu nè, đúng hông? Tại vì như bạn phải s biết là mình sẽ đi thiên nhiên, hay là mình sẽ vô thành phố, hay là mình sẽ đi, gọi là, ngắm cảnh đồ.
Đồng ý. Ừm hứm. Ồ! Đi dã ngoại ở trong thành phố cũng được nữa hả?
Ừm, giống như đi vô downtown ấy thì thì nó có mấy cái công viên ở trong downtown á.
À há. À, à, ô kê, mình hiểu rồi. Ô kê. À
Yeah. Đúng rồi. bạn thì sao?
Mình á hả? Thì mình nghĩ nha, một cái buổi dã ngoại, gọi là, hoàn hảo thì giống như bạn là cái điều kiện thời tiết là phải là là là, ờ, quyết định tiên quyết rồi.